Also, Religion in ihrer ursprünglichsten Form wäre jetzt, wenn wir jetzt mal das Christentum nehmen wäre doch jetzt gewesen, äh, im Grunde genommen die Religion, da Brot zu teilen und einander zu taufen und Gutes zu tun und Leuten zu helfen. Das war doch eigentlich die wirkliche Religion und dann, wie du schon richtig sagtest, wurde das zu Tode manipuliert. Es fängt ja schon darauf an, dass man sich als Christ auf die Bibel beziehen soll, aber es gibt so viele Bücher, die noch nicht mal in der Bibel sind, wie zum Beispiel der Gospel von Maria Magdalena, den man ja dann auch gefunden hat in den, äh
Mhm.
äh, Tot-Meer-Rollen da oder Scrolls. Also, dass man solche Sachen weil das hat dann halt nicht gepasst: „Oh, da war jetzt 'ne Frau wichtig. Oh, sie war was? Was? Wie? Ne, muss gleich vergraben werden” und, und, und.
Mhm. Mhm.
Also, im Grunde genommen war vielleicht die Religion, wie sie anfing und das mag sich auf auch andere Religionen beziehen, vielleicht im Ansatz wirklich ganz gut.
Hm. Mhm.
Ähm, also
Na ja, d das das können wir das können wir ja schon deswegen nicht sagen, weil wir eben nicht
Das können wir gar nicht beurteilen. Also, im Grunde g
Na, weil wir kennen den Ansatz ja gar nicht. Also, du hast jetzt zum Beispiel grade gesagt, ne, B Brot teilen und 'n guter Mensch sein und so was. Woher wissen wir, dass das nicht einfach erfunden wurde, also dass halt, äh, gesagt wurde, dass das christliche Werte sind, aber eben auch das nur ein Teil der Manipulation ist?
Das eben ja, das können wir nicht beurteilen.